Allora, ehm, mi capita spesso, ehm, specialmente nell'ultimo periodo, ma anche in passato mi è capitato specia anc soprattutto nel periodo del Covid, di ,ehm, procrastinare, mhmm, che è un difetto che diciamo mi porto sin sin dalla giovane età. E, ehm, lo faccio, mhmm prima lo facevo magari nello studio, ma infatti, ehm, a volte ne ne risentivo, mhmm, soprattutto i voti, quindi i i i colloqui erano il c i classici, ehm, "suo figlio è bravo ma n ma non si applica" proprio perché tendevo, appunto a a procrastinare e a portarmi le cose troppo per per la lunga, ehm, quindi inizialmente, ehm, con la scuola, successivamente, ehm, non ti nascondo che che mi è successo anche con con il lavoro. Ehm, anche nell'ultimo periodo, siccome il mio, mhmm, è un lavoro che richiede, mhmm, in qualche modo creatività e quindi, uhm, sì, posso inventare, ma non proprio all'ultimo minuto perché, si nota che magari <chuckles> diciamo, ehm, non c'è uno studio dietro, non c'è troppa applicazione. Mi sto rendendo conto, mhmm, che questo procrastinare, ehm, effettivamente mi può, ehm, portare solamente a risvolti negativi. <clicks tongue> Proprio perché, ehm, non riesco a dare tutto me stesso, e chi mi è attorno, mhmm, non solo quindi la famiglia, ma in questo caso parlando del lavoro, anche magari il datore di lavoro, se ne accorge e vede che effettivamente rispetto alle mie potenzialità riesco a dare molto meno. E questo purtroppo dipende dalla dalla procrastinazione che, mhmm, <clicks tongue> è una è un fardello, che mi porto che mi porto avanti da troppo tempo e che nell'ultimo periodo, mhmm, sembra quasi essere aumentato in maniera spropositata e molto spesso questo mi taglia le gambe, proprio perché non mi sento in grado di fare quel determinato lavoro, uhm, e e ci sto troppo e non mi applico come vorrei.
Allora, parto col dirti che uhm, diciamo la tua frustrazione per questa cosa mi arriva tutta. Ehm, la la esprimi molto bene, mi hai spiegato molto bene, ehm, il contesto, e e voglio anche, uhm, rassicurarti su una cosa, ovvero quella, uhm, che la procrastinazione è veramente, veramente comunissima, soprattutto oggigiorno, quando, siamo così tanto, tutti quanti come società sovrastimolati da tantissimi impulsi diversi, uhm, provenienti magari dai telefoni da dalle app, dai social e quindi, molto spesso può essere anche che queste cose ci ci drenano e e ci peggiorano, ci amplificano questo senso di, ehm non inizio ancora non inizio ancora di procrastinazione. Uhm, quindi su questo stai tranquillo perché, non sei il solo a vivere questa cosa. Anzi, è più comune di quanto pensi. Uhm, poi vorrei, ehm, farti un paio di domande di chiarimento uhm, così che io possa esserti d'aiuto nel miglior modo possibile. Uhm, mi hai parlato di s scadenze di lavoro, uhm, avere a che fare con un datore di lavoro, eccetera; poi, immagino che spiegare tutte queste cose, questa sensazione sì, è comune, però possa essere difficile da esternare.
Mh-mh. Eh sì.
Ehm, e vorrei chiederti innanzitutto, uhm quando devi gestire una scadenza, di solito quanto è lunga, e ehm quanto, uhm, quanto prima riesci ad attivarti per, uhm, metterti effettivamente al lavoro?
Guarda, ehm, tendenzialmente, uhm, le scadenze, uhm, lavorando da casa, mhmm, per uhm, per un giornale, mhmm, sono quasi sempre quotidiane ma capita, uhm, ovviamente quella settimana in cui magari, mhmm, trattandosi di non so, di di inchieste, uhm, ovviamente puoi perdere anche più tempo, quindi anche una settimana stessa, se non di più. Ehm, nel caso in cui, mhmm, si tratti appunto di, mhmm, una un qualcosa da fare, uhm, per il giorno successivo, considera che lo faccio la notte del giorno prima, quindi, mhmm, quasi a ridosso della della scadenza. Proprio perché, <tsk> ehm, nell'arco della giornata magari, mhmm, do priorità ad altro, non mi concentro eccessivamente su su quella questione, ehm, quasi come se fossi annoiato. Uhm, e e questa cosa, uhm, è veramente tremenda. Proprio perché mi mi blocca, mhmm, mi dico, mhmm: "Guarda adesso a quest'ora provi magari a mhmm, a iniziare." Quindi mi do una scadenza, ma puntualmente non la rispetto. E quindi questa cosa a lungo termine può essere deleteria, anche dal punto di vista della pazienza, della mhmm, della gestione del lavoro, uhm, perché non sarà sempre così, magari a volte sarò chiamato, mhmm, a farlo nell'imminente, nell'immediato, mhmm, quel determinato lavoro. E questa cosa mi pesa e non poco me ne rendo conto. Quando invece mi succede sì.
Senti Ah, no, finisci di dirmi.
Quando invece, magari mi capita il il lavoro che deve, mhmm, essere portato a termine entro una settimana, lo faccio sempre l'ultimo giorno. Quindi, è un una procrastinazione continua che, mhmm, non mi fa bene, e me ne rendo conto giorno dopo giorno.
E volevo chiederti prima, ahm, questo poi, uhm, ti porta anche a dei, ehm, risultati che non vorresti all'atto pratico? Nel senso, ehm, qual è poi anche se te procrastini, riesci a dare, uhm, una buona performance, a far uscire begli articoli, eccetera. Oppure, senti che, questa cosa di procrastinare ti fa anche peccare di qualità? Perché magari non lo so, riesci a cavartela di più su articoli giornalieri, però le inchieste, uhm co come fai a recuperarle in un solo giorno? Ci riesci co è solo, cioè lo chiedo perché voglio capire se è solo una questione tua, e sarebbe anche giusto dire: "Okay, anche che riesco a fare benissimo solo in una notte, ma perché mi devo stressare così?" Sarebbe un discorso giustissimo. Tutt'altro discorso sarebbe dire, uhm: "Io" mhmm: "Non solo mi stresso, non solo faccio tutto in una notte, poi lo faccio anche male e quindi, ne risente anche il lavoro e non mi piace." Quindi, voglio capire un attimo in quale dei 2 scenari, uhm, incasellarti, così che ti posso dare un consiglio un pochino più mirato.
Mh. Guarda, mhmm, tendenzialmente lavoro meglio sotto pressione, ehm, però mi sto accorgendo che da un paio di tempo a questa parte, e ehm, <smacks lips> c'è qualcosa che non va in me. Ehm, tutto è diventato un po' più meccanico e questa cosa non fa mai bene, perché, ehm, ovviamente, mhmm, ne risente anche il lavoro. Ehm, me l'hanno fatto notare, inizialmente non me ne accorgevo, dicevo: "Va bene, alla fine l'hai fatto all'ultimo ma l'ho fatto al massimo delle tue potenzialità, quindi va bene così". Ma quando ti m magari ti viene fatto notare dal t t f mhmm, dal dal capo dal tuo superiore; eh, allora lì c'è effettivamente qualcosa che non va. E lì ovviamente, mhmm, sono subentrate varie emozioni, tra cui frustrazione, delusione, ehm, anche la mancanza di fiducia in sé stesso, in me stesso in questo caso. Ehm, e quindi, mhmm, ovviamente ne ha risentito l'umore, ne ha risentito anche il mio modo di lavorare e l'approccio al lavoro, perché, ehm, poi sono entrato in una sorta di loop, ehm, da cui è stato e da cui è difficile risollevarsi, ehm, perché mi sono effettivamente reso conto che forse davo il 30 davo e do il 30% piuttosto che il 100%; e per me che sono abituato, mhmm, a dare sempre il massimo, capisci bene quanto, ehm, posso effettivamente essere una delusione, una delusione scottante. Ehm, <smacks lips> anche agli occhi degli altri, oltre che agli occhi miei. Eh, infatti
Certo. No, lo capisco, capisco che tu, ehm, adesso sei arrivato a essere a perché certo, uhm, è vero che si può lavorare meglio sotto pressione, però comunque si fa una volta, si fa 2 volte, si fa per mesi, per anni, poi a un certo punto quelle batterie si scaricano, quindi ne risente anche la qualità. Cioè, questo mi è chiaro e lo lo capisco. Ehm, vorrei darti un consiglio, un consiglio, ehm, diviso in in varie parti; quindi un un un consiglio un grande consiglio. Ehm, innanzitutto vorrei parlarti di come, secondo me, potresti hackerare, proprio hackerare, uhm, la tua procrastinazione.
Mh. Mh.
Ehm, ci sono de dei meccanismi, ehm, che aiutano il cervello a fare questa cosa. Il primo è, ehm, quello di, ehm sai quando inizi una melodia conosciuta, tipo quando bussi alla porta e fai solo 2 colpi e ti viene da fare il terzo? Lo stesso discorso funziona per la mente: se tu ti metti davanti al computer e scrivi una parola dell'articolo, 2 parole, ehm, poi il tuo cervello dopo avrà voglia di di finire quella cosa, ehm, o almeno così d dovrebbe succedere mo molto spesso. Ehm, capita, ehm, perché proprio oi dà fastidio alle nostre menti di lasciare una cosa in sospeso che che ha iniziato. Poi la seconda cosa che potresti fare è, ehm
Sì. Mh.
rimandare, almeno all'inizio, l'ansia, perché immagino che anche l'ansia ti ti prosciughi di dover fare quella cosa, però non riesci a farla, eccetera; ehm, rimandare l'ansia fino all'ultimo minuto, perché se tanto sai che già procrastini e già lo fai all'ultimo minuto, allora perché avere l'ansia? Ehm, quindi dici: "Okay, ho tutta la giornata, l'ho sempre fatto a partire da mezzanotte, allora io non ho l'ansia fino a mezzanotte, tanto l'ho sempre fatto". E questo non è un modo per spronarti a procrastinare sempre di più, ma in maniera tranquilla; però è per farti abbassare un attimo i livelli d'ansia che al momento non ti fanno nemmeno essere lucido, e quindi poi magari unito anche al primo consiglio, potresti riuscire a, ehm
Eh sì <giggles>
incominciare un po' prima, e a furia di incominciare 1 mezz'oretta prima 1 mezz'oretta prima, e a furia di vedere poi, ehm, quel lavoro come un un figlio tuo, una cosa che devi fare, una cosa che vuoi fare bene per te, ehm, riuscirai appunto a hackerare finalmente questa questa procrastinazione. Anche perché il problema dei procrastinatori non è che non fanno le cose, ma è che le le fanno tardi. Quindi appunto, quello che ti ho detto ti aiuta proprio a uscire da questo cerchio qui. Non so se se mi sono spiegato, se può essere una cosa utile per te. Dimmi un po'.
Certo. Mh. Eh. Guarda, assolutamente sì. Ehm, mi hai dato, <inhales> uno spunto interessantissimo. Ehm, infatti cercherò di applicarlo, ehm, per gestire al meglio le preoccupazioni, le ansie e quindi, mhmm, tutti i momenti "no", uhm, che non mi portano a produrre come vorrei e quello che realmente vorrei. Non ci avevo mai pensato prima, ehm, e quindi non posso che ringraziarti, ehm, per questo consiglio e spero che che possa funzionare.